そうですよね、なんか
はい。
怪しいお金がないですもんね、だから全部がオープンになってるから、うんうん。
いや、そうなんですよね。会食とかも細かく書いてると、なんか、ま、お金ないですけど、あったら寄付したいななんていう風に思ったりしますね、そういったところだと。
はい。うんうん。 そうですよね。なんか政治ってすごいお金がかかるみたいなことを、あの古い政治家の方言うじゃないですか、よく。でもどこに、そんなにお金がかかっているのかって、具体的に今まで全然わかってなかった、ところが多いかなと思って、だから、チームみらいとかみたいに全部オープンにしてくれたら、あ、確かに、その人件費とか、ポスター貼るひとか、なんか宣伝者とか、あ、そんだけお金がかかるんだっていう、ちゃんと納得感が得られますもんね、この市民にとっても。
はい。 はいはい。 そうですよね。 はい。 はい。 いや、そうですね、本当に。ま、市民からしたら本当に宣伝費とか見当もつかないじゃないですか。やっぱそういうところは大きいですよね。なんかこんなかかってるんだって僕は見て思ったんですけど。
うんうん。 うんうん、そうですね。うん。はい。 うんうんうんうん、そうなんか、1億とか、あ、今集まってるじゃないですか、多分寄付金。それでもなんかまだ足りなそうなか、あのじゅうごにん候補いたら、あしかけ、あ、そんなにかかるんだと思って。
はいはい。 いや、そうなんですよね。 はい。
いや。
いや、そう思うと本当に今までの政治は、どどこからそんなお金をって逆にちょっと思ったりしますけど、僕とかは。